Total, ja. Und ist, glaube ich, auch sehr schwierig für gerade für junge Menschen. Also, ich höre oft auch Unzufriedenheit bei den Menschen, mit denen ich quasi spreche. Man sagt immer eigentlich in der Schulzeit so schön und so, haben viele bei mir zumindest gesagt, ähm: „Ja, wenn ich im Studium bin, dann, äh, wird's besser, weil dann interessiere interessiere mich nur noch so für Sachen, die mich auch interessieren. Weil dann mache ich ja quasi mein Thema, was mich schon immer interessiert hat.“ Aber, ähm, bei den meisten Menschen ist es so, dass die, äh, ja, damit nicht klarkommen, beziehungsweise trotzdem keine Lust drauf haben, sage ich mal, weil's nicht um das Thema geht, sondern einfach darum ging, dass man, äh, ja, auch Lust hat, was zu lernen. Und das ist bei den meisten einfach nicht der Fall. Deswegen kommt es, glaube ich, weniger aufs Thema an, sondern wirklich sehr viel darauf, was man draus macht.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, gut, ne, das das, äh, Ding ist natürlich auch noch, zur Schule werden ja die meisten, äh, b schlicht und ergreifend, äh, gezwungen und deswegen ist da vielleicht viel Lustlosigkeit am Start. Und wenn man aber jetzt, sage ich mal, an so Unithemen denkt oder Unifächer, da geht man eigentlich von aus, da gehen die Leute dann mit mehr Interesse hin, weil sie haben sich ja in in vielen Fällen dieses Studienfach, äh, selber ausgesucht. Und dann sollte ja, äh, b gesetzt den Fall, die Entscheidung war auch richtig, so 'ne bestimmte intrinsische Motivation auch vorhanden sein.